बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अ, मतलब बहुत अगर मैं देखूँ, तो भारत का खाने के मामले में बहुत पुराना इतिहास रहा है। क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों ने मतलब सफर किया है, दू दूसरे-दूसरे देशों से आए हैं। अ, मतलब मैं अगर इतिहास की बात करूँ, तो कहीं से इडली जैसी चीज़ें आ गईं, क्योंकि मेरा मैंने कहानी सुनी है कि जो इडली है, वो ऐक्चुअल में क्या होता था कि जो साउथ इंडिया था, वहाँ से अ, इधर के जो एशियाई देश थे, ये थायलैंड और वियतनाम, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर शादी होती थी, तो वो महिलायें वहाँ पर जाती थीं जब, तो वो अपने घर से फर्मेन्टेशन की वो विधि सीख कर आती थीं। तो वो फर्मेन्टेशन जो होता था, वो वहाँ से आकर वो भारत में आया। फिर यहाँ पर मतलब इडली जैसी चीज़ की उत्पत्ति हुई। वहाँ यहाँ पर फिर इडली और ये डोसा जैसी चीज़ें बनने लगीं। मतलब ये एक इतिहास है और धीरे-धीरे बनते-बनते, वो यहाँ तक पहुँच गई। जैसे कि बिरयानी की बात करें, बहुत हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया। तो यहाँ पर भी अ, मुगलों के टाइम पर वो खानसामे होते थे, रसोई होती थीं, बड़ी-बड़ी। तो उनके हाथों में एक स्वाद होता था, वो स्वाद, कहीं न कहीं, वो छोड़कर चले गए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता गया और वो आज तक वो स्वाद चला आ रहा है बिरयानी का। जैसा लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया। मेरा ऐसा मान
अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी। जी। अच्छा। जी। जी, जी। अच्छा! अच्छा, अच्छा। जी। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। जी, हाँ। जी, जी।

हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक्चुअल में अ, ट्राई किया हुआ है आई थिंक जैसा आपने बताया उस हिसाब से मतलब, थाईलैंड में जिस होटल में हम रुके हुए थे बैंगकॉक में तो तो हमें सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत सारा ब्रेकफास्ट मिलता था अलग-अलग, अलग-अलग, तो वहाँ पर मतलब ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर कभी भी हमें इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, तो हमेशा जो होता था वो अलग-अलग देशों का ब्रेकफास्ट होता था। तो मुझे अ, वहाँ पर ऐसा एक डिश दिखा था और मैंने उसको ट्राई भी किया था। अ, उसमें क्योंकि नूडल्स जो थी वो काफ़ी अ, गोल नहीं थी वो चपटी-सी नूडल्स थी मैंने देखा उसको जी, जी, तो और उसमें साथ में जो आपने बताया ये पत्ता-गोभी वाला किमची, ये साथ में रखा हुआ था तो मैंने उसको ट्राई किया था। हालाँकि मैंने पहली बार ख़ाया जब पहले दिन तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ये टेस्ट उसका क्योंकि हो सकता है मेरे जीभ पर जो है वो भारत का स्वाद है इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, जी, लेक़िन मैं जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने उसको ट्राई किया, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा धीरे-धीरे धीरे-धीरे तो फ़िर मैंने उसको ख़ाना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पर।
जी। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, ऐसी है, है। हाँ, ऐसी होती है नूडल्स जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। जी, स्वाद है, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी, ज जी, जी, जी, अच्छा अब आप अगर ये पूछे कि अ, मैं भारत के भी एक ख़ाने की ज़रूर बात करूँगी, भारत की रसोई की तो बात ही क्या है। इंडिया की रसोई तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, सारे संसार में पसंद की जाती है और जैसा मैंने कहा कि मसाले तो निकले ही वहाँ से। वहाँ पर अ, मैंने आपको ये बताया कि दाल-चावल बहुत पसंद है और दाल-चावलों में उबले हुए चावल हो या फ़िर ये कि उसमें ज़ीरा का तड़का लगा हुआ हो। वो वाले चावल हो और साथ में अ, जो होती है ना उसको कौन-सी दाल कहते हैं अ, ये अब मुझे अ, वो क्योंकि मैं तो किसी को गुलाबी दाल दे कह देती हूँ किसी को पीली दाल कह देती हूँ, गुलाबी दाल होती है वो, छोटी-छोटी और उसको जी?
जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अ, मैं समझ गया किस दाल की बात कर रही हैं आप। हुँ, जी, जी।
ठीक है। अच्छा, अच्छा अच्छा आपको नाम पता है उसका?